In hier in, ähm wie heißt denn, wo das, äh, Burj Khalifa steht? Ähm <tsk> nicht nicht Katar.
Bitte?
Weißt du, wie ich meine? Oder weißt du, wo ich meine?
Äh. Bin ich denn damals geflogen? Och, äh, t
Dubai, genau, in Dubai? Okay.
In Dubai bin ich nicht da also, ich habe gar keinen Zwischenstopp gemacht. Ne, ich bin wirklich doch doch, ich bin v ähm, ich bin ich bin von von Deutschland nach nach Sydney. Doch, so bin ich geflogen, ja.
Ah ja, okay. Und hattest du 'n langen Aufenthalt Flughafen oder?
Ja, kann ich dir aber nicht empfehlen.
Ja, ne, wollte ich auch nicht. <giggles>
Halt, ne? Da hat man ja so ich habe einfach dann Hongkong gewählt als Zwischenstopp, ich auch was anderes wählen können. Hätte ich auch lieber machen sollen.
Ja. Mhm, mhm. Ja, war's nicht schön?
Du hast einfach gar nix.
Oh, okay.
Also, der Flughafen ist winzig. Du hast da nichts. Äh, es ist das war sehr sehr unnötig, da einfach 'n Zwischenstopp zu machen.
Okay.
Noch nicht mal
Okay, das haben die da keinen Flughafen? Reicht ja.
Ne. Richtig, aber hatten die nicht, ne, überhaupt nicht. Und, ähm Du hattest da dann nur abends haben die dann so 'n kleinen Laden aufgemacht, wo die dann so Ramen serviert h
Ja.
Und zum Glück musste ich nicht länger ich glaube, ich habe 3, 4 Stunden gewartet. Aber ich sage dir, ne, so 'n Flug nach Australien oder Neuseeland, du passierst auch 2, 3, äh, Zeitzonen, ne? <chuckles>
Okay. Ja, ja, man das ist schon das schon wild. Ich weiß jetzt gar nicht, wie, äh, die Zeitverschiebung ist von Deutschland, Australi äh, nach Neuseeland. <swallows> Aber, ähm, ja, sind bestimmt schon einige Stunden. Nach Korea sind's halt 9 oder 8. Kommt drauf an, ob wir hier Sommer oder Winterzeit haben.
Ja, das geht aber noch, ja.
Australien äh, warum sage ich immer Australien? Neuseeland wird dann wahrscheinlich sogar noch mehr sein, ja.
Ja, ja, klar, klar. Ja, gut.
Bin ich äh, bin ich auf jeden Fall mal mal gespannt, ne? Das würde ich das würde ich sehr gerne machen. Hm, da muss man mal schauen, wann ich mir das, ähm erfüllen Wunsch jetzt in der nächsten das bestimmt eher weniger was.
Wieso?
Weil das Kind äh, also, wenn ich's würden, die das sind halt mega der lange Flug halt auch, ne? Ich weiß nicht, bei 'nem Kleinkind, so 'n langen Flug noch 1, 2 oder 3 warten, weißt wie ich meine?
Ja, genau, aber ni nicht wenn man ne?

Mhm.
Ähm, <clears throat> auf jeden Fall sind das dann halt so solche Ziele, die ich halt besonders ähm
Ja. Da ist Korea könnte dann aber auch was für dich sein. Das hat nämlich ja, also, Seoul hast du ja schon gesagt. Seoul lohnt sich auf jeden Fall. Riesen riesengroße Stadt, sehr schöne Sachen, die man machen kann, schöne Sehenswürdigkeiten. Vor allen Dingen kult kulturell halt auch noch schön und, ähm, wenn du Strände magst, dann kann ich, äh, Busan empfehlen. Das ist auch 'ne 'ne große Stadt in Korea, die liegt am Meer direkt.
Ja? Mhm. Mhm. Ja.
Da gibt es 2 ganz bekannte Strände, die da kannst du halt mega viel machen an dieser Promenade und die Strände an sich sind sehr schön.
Ja.
Und, ähm, sonst gibt es halt die größte koreanische Insel, Jeju heißt die. Die Strände kannst du dir vorstellen, das sieht dort aus wie, äh, in Florida teilweise.
Ja, das ist ja wie <clears throat> Karibik dann, ne?
Also, auch ja, also, auch, ähm, sehr schön und das Schöne ist auch, weil du meinst, du möchtest es halt warm haben, dass, ähm Korea ist halt 'n Land, das hat halt noch weißt du.
Ja.
Und dementsprechend, äh, wird es da halt auch warm, also, sehr warm ne? Es ist ja leider so 'ne schwüle Hitze, ne, die es dort gibt, aber, ähm, na gut, wenn wenn du sagst warm, dann vielleicht stört dich das ja nicht.
Ja. Ja, ja gut. Ja gut, ja. Genau, deswegen, das geht dann, habe ich kein gar kein Problem mit sozusagen.
Schön.
Ähm, ja, du, ich sage ja, ne, Südkorea ist natürlich auch noch so 'n Ziel für mich. Ähm, und natürlich mag ich sehr sehr gerne asiatisches Essen.
Mhm. Ja.
Und gemacht.
Ähm, ja, ich war mal in Korea, aber ich habe zu Hause gemacht und, äh, die war überragend und dabei <clears throat> habe ich die einfach nur mit asiatischen, natürlich
Mhm.

Ja.
Man kann in der Theorie aber ja, also
Und ich meine, ich gucke mal, ich habe damals gut, ich habe 7 Monate davor gebucht.
Mhm.
Ne, noch nicht mal. 2 Monate, 3, 6 Mona
Oh, okay.
für 23 Stunden Flug.
Ja. Aber ich glaube, ich ich hatte ich hatte mal aus Spaß das ist jetzt natürlich 'n paar Monate her oder sogar vielleicht schon über 'n Jahr, habe ich mal Flüge rausgesucht nach Neuseeland und ich glaube, da bin ich sogar noch billiger geflogen. Ich glaube
Das ist eigentlich nicht so teuer. Mhm. Ja, das Mann kann natürlich sein, weil‘s Neuseeland ist, ne?
Ja, ja genau. Genau.
Ja.
Also, das kann natürlich sein.
Ja. Ja, weil Australien ist ja was anderes dann so gesehen. Ja, aber auf jeden Fall
Ja, Australien ist ja bestimmt auch schön. Also, da also, wär ja, äh, hm
Mega. Ich bin auch froh, dass ich‘s schon gemacht habe, muss ich sagen.
Ja, also dadurch, dass mich da jetzt nix nichts mit verbindet oder so, würde ich da wahrscheinlich nicht hinfliegen, weil ich, ähm das Wildlife tötet dich halt <chuckles> überall. <laughs>
Mhm. Ich ich habe auch überlebt.
Ja, ich weiß, aber also, da habe ich nicht so Bock drauf, ehrlich gesagt. Aber viele oder 1, 2 Leute, die ich kenne also, viele wär übertrieben, waren aber schon in Australien, haben da Au-Pair gemacht oder so oder waren jetzt im Urlaub so wie du
Ja. Ja.
ähm, und die sagen auch immer, es ist mega schön.
Ja.
Auf jeden Fall.
Also, es ist wirklich, äh es ist mega schön und ich würde auch echt also, ich würde es noch mal machen, wenn ich das noch nicht gemacht hätte. <clears throat> Also, ich habe ja jetzt nur 'n bisschen von Australien gesehen. Klar schaffst du nicht in 4 Wochen alles zu sehen, ne? Das Essen ist 'n bisschen fragwürdig in Australien. Australien ist auch verdammt teuer. Also, ich habe, glaube ich, insgesamt 8.000 € ausgegeben.
Mhm. Ja. Mhm, na klar. Wow, okay, das ist s das ist natürlich extrem, ja.
Für einen Monat. Ja, ja. Also, jetzt mit Flug wohl, ne? Ähm, dann war Mietwagen ich glaube 1.200 €, aber das war ja für 'n ganzen Monat, das geht, ne? Äh, ja, aber dann Sprit dort, Essen dort, Unterkünfte dort, äh, und, und, und. Und ich habe jetzt so auch in Hotels und so geschlafen, ne?
Mhm. Ja, ja. Mhm, ja.
Australien verdammt teuer ist einfach.
Hm, das wusste ich gar nicht. von Europa oder?
Ja, tun sie. Ja, tun sie.
Okay. Dann macht das ja sehr wahrscheinlich
Tun sie. Äh Genau. Also, eine Schachtel Zigaretten kostet bei uns ja jetzt
Ich habe vergessen, bist du da alleine, eigentlich?
Ja, ja.
Ah. Ja, danke, ich
War ganz toll.
Schön. Ich danke dir für für das Gespräch.